Iya, jadi gini sih Kak, memang sebelum Kakak itu pengen istirahat Kakak ada baiknya ya untuk, eee, masih, eee, melakukan suatu rutinitas Kak seperti kayak misalnya Kakak, eee, terkait tempat gitu ya. Kakak carilah yang la nyaman gitu ya untuk istirahat, terus juga dari sisi kebersihan, dari sisi, eee eee, tempat duduk yang nyaman Kak, ataupun dari sisi, eee, suhu ya Kak, supaya Kakak tuh bener-bener adaptasi sih nih dari Kakak lagi mode sibuk, sama mode santai Kak. Kakak pernah ngelakuin itu nggak?
Suhu oke. Intinya ada transisi ya dan kamu yang menyarankan pertama mungkin dari tempat bikin senyaman mungkin dan suhu juga senyaman mungkin gitu ya, oke. Kayaknya sih memang aku belum pernah nyoba nggak sih karena, itu tadi karena aku merasa semua tempat di mana aja, terus kalau suhu mungkin aku memang lebih suka tidak terlalu panas, tapi juga tidak terlalu dingin, jadi kayaknya lebih ke sejuk ya. Mungkin nanti aku coba bisa sih, eee, menggunakan AC tapi di diatur suhunya supaya mode sejuk, oke. Aku sih belum pernah coba itu Kak, tapi nanti akan aku coba kalau work atau tidaknya atau berasa atau tidaknya entar aku infoin lagi Kak, oke, ada saran berikutnya Kak?
Iya. Betul. Iya. Iya, jadi Betul betul, jadi, eee, dengan cara meli mengajak Kakak memilih suasana yang menyenangkan itu sebenarnya bisa memicu juga ya untuk Kakak tuh lebih santai gitu. Nah yang kedua mungkin lebih ke harapan tanpa tekanan ya Kak, karena kamu tuh gak perlu loh untuk memaksakan diri untuk langsung santai ya, karena prosesnya itu tetap boleh apa kok iya, jadi kalau boleh tuh mulai aja dari 1 hal kecil aja sih Kak, apa yang bisa kamu ubah ya, supaya ketika kamu tuh menikmati hiburan tuh terasa lebih menyenangkan gitu Kak, jadi enggak usah terlalu gitu.
Enggak perlu ya, oke. Iya, maunya, bener. Gimana? Maaf.
I Kak, jadi jangan terlalu, ah, kebanyakan dipikirin Kak, kalau misalnya Kakak mungkin kayak gini, "Oh, aku udah istirahat tapi kok gak bisa rileks ya pikirannya?" Gitu, karena kan kadang-kadang gitu ya Kak, kayak looping gitu kan Kak, ceritanya kayak gitu sih.
Oh. Jangan banyak dipikirkan, oke. Iya, benar, mengulang-ngulang, oke, ya, aku
Betul betul, jadi seperti itu.
Iya, oke, aku akan coba untuk mengurangi pikiran jangan jangan terus kepikiran ya untuk saran yang kedua oke. Ada lagi mungkin 1 atau 2 Kak?
Oke, terus yang Iya, terus, yang ketiga mungkin, eee, yang terakhir nih. Kakak bisa coba deh untuk mengurangi kayak gangguan-gangguan seperti notifikasi, suara yang bising, atau tugas-tugas yang memang Kakak tuh tunda gitu Kak. Siapa tahu dengan cara Kakak sudah menyelesaikan tugas dan tidak ada notifikasi ten tentang pekerjaan Kakak bisa loh untuk menikmati waktu santai Kakak gitu, ketika Kakak pengen istirahat Kak. Kalau seperti itu gimana Kak? Pernah gak?
Oke, ada lagi ah?